Dip allora, se è una persona con la quale hai comunque un buon rapporto e un rapporto di confidenza secondo me bisogna anche valutare la confidenza che si ha con una determinata persona; probabilmente, se c'è tanta confidenza, effettivamente è, mhmm, semplice sincerità; cioè ti vuole, uhm, rendere dotto che qualcosa in quel momento, non sta andando bene, e te lo dice, di solito si spera in maniera molto, ehm, pacata e anche riservata, cioè anche questo fattore conta molto. Se invece è
<clears throat> Mh. Eh, si. Ah, okay me lo dici in mezzo a 50 persone, o me lo dici vis a vis. Eh, cer
Esatto, se me lo dici urlando, davanti a tutti cioè non so, vai lì, stai lì a cena, stai mangiando, e arriva per dirti non lo so, ehm, tua zia di secondo grado che non vedi mai, che è la classica pettegola della cena, g guar tu sei lì che stai mangiando, e dice: "Mhmm, hai un pezzo di spinaci tra i denti," davanti a tutti, que que quella è proprio
<laughs> <laughs> Eh. <laughs> Okay. <laughs> Non se n'era accorto nessuno, eh cioè <chuckles> se n'è accorto solo lei. Okay. Mh.
Esatto cioè es esatto e tu sei tu sei lì, super in imbarazzo, che non sai neanche come diglielo, quello puoi
Ma è sempre que quella è è sempre la stessa zia che ti dice: "Ma non sei un po', mhmm, ehm, dimagrita ultimamente?" <chuckles> O ingrassa <chuckles> <chuckles>
Esatto, seme è sempre lei, esatto che ci rimani mali, e tipo dice: "Eh, ma io l'ho fatto per te," però poi poi te lo dice a bassa voce: "Io l'ho fatto per te;" e tu sei lì, così in imbarazzo che sei ghiacciato, cioè sei fa non sai neanche anche come reagire. Quella è proprio maleducazione, neanche scortesia, è proprio ancora un livello peggiore che è la maleducazione. Sì, sì.
<chuckles> <chuckles> Capito. Peggiore, siamo oltre. <clears throat> <chuckles> Ho capito. <chuckles> Vabbè, e vabbè, e allora e e invece se sei tu, che devi dire, mh mhmm, qualcosa a una tua amica, che che tipo di a di atteggiamento hai?